Trời ơi, kiểu như á là mình là một người rất là đam mê du lịch đó bạn, kiểu như là siêu siêu thích du lịch luôn. Ừ, cho nên mỗi tháng nha thậm chí là mình có đặt một cái mục tiêu là mỗi tháng mình sẽ đi một nước, hoặc là, ờ, mỗi hoặc là mấy tháng mình sẽ đi một nước. Tại vì hiện tại thì mình cũng đang ở nước ngoài, và trộm vía thì hồi còn bé á là ba mẹ mình cũng đã cho mình đi du lịch rất là nhiều nơi ở trên Việt Nam rồi. Đó, cho nên là hầu như là những cái nơi ở Việt Nam nhưng mà đẹp đẽ, hoặc là những cái địa danh nổi tiếng á là mình đều đi rồi á bạn. Đó, cho nên là khi mình lớn lên thì mình muốn là sẽ được đi hết những cái đất nước ở trên toàn thế giới luôn. Đó là cái ước muốn của mình. Ừ. <laughs> Nhưng mà mỗi lần mình mình đi về á bạn, thì mình lại thấy rất là đau ví nha. Kiểu như là dù trước khi mà mình đi á là mình cũng có lên kế hoạch rồi nè, ờ, nhưng mà đã ở trong cái chuyến đi rồi là mình bung lụa hơn, mình dễ chi tiêu nhiều hơn so với dự tính luôn á. Ừm. Ừ, có lúc là mình tự nhủ là "À, đi chơi thì phải thoải mái mà!", thì nhưng mà sau đó thì lại lo lắng vì tiền tiết kiệm của mình nó bị hụt đi á. <laughs> Cho nên là mình mình muốn biết là làm sao để mà tiết kiệm chi phí khi mà đi du lịch nhưng mà vẫn tận hưởng được cái chuyến đi á bạn. Ờ, mình sẽ nói thêm một cái ví dụ nữa nha, là như hồi trước mình về Việt Nam mình chơi đi, ờ, thì trong vòng 4 ngày thôi mà mình tiêu tận đến tận là 30.000.000. Trời ơi! Mình thấy rất là, kiểu, sốc về cái việc đó luôn á. <laughs> Ừm.
Ồ, ờ. <laughs> Nã Ồ! Ừm, mình hiểu. À! Ừm, mình hiểu. Ờ, ước mơ ước mơ rất là tốt. <laughs> Ừm. Ồ! Mình hiểu. <laughs> Ừm. <laughs> Mình hiểu cái cảm giác này. Ờ. Ừm. Trời ơi! <laughs> À, thế hả? Mình hiểu. Rồi, thì qua những cái chia sẻ của bạn thì cũng biết được sơ sơ cái vấn đề bạn đang gặp phải, là bạn là người rất là thích đi du lịch luôn, nhưng mà mỗi lần đi du lịch thì ừm, à, thành bạn à, nó bị hơi nó tiêu chi tiêu hơi quá so với những cái chi phí trước đó đề ra này, rồi sau khi mà tiêu xong thì cảm thấy hơi hối hận một tí, <laughs> vì đi chơi về cháy ví. Rồi, mình hiểu. Thế thì trước khi mà đưa cho bạn một vài cái lời khuyên thì mình sẽ hỏi thêm bạn một vài câu để làm rõ cái vấn đề mà bạn đang gặp phải nhé! Thế thì không biết là, à, bạn thông thường bạn thích đi du lịch ở trong nước hay là thích đi du lịch nước ngoài hơn? Hay là thích đi cả hai luôn nếu như mà có cơ hội?
Đúng rồi. <laughs> Ừm. Đúng rồi luôn! Đúng rồi, ô kê.